قُل لي كده، هل أنت آآ شخص ب دايمًا بيكون عندك رهبة أو خوف من إن أنت تأجّل شيء معيّن في حياتك آآ زي مثلًا سَفَر، جَواز، آآ دراسة، آآ، دايمًا بيكون عندك الشعور ده والّا لأ؟
إمم. آآ، أنا عندي شعور شَبهه كده، بس يعني اللي هو أنا باحِس إن أنا دايمًا ورايا حاجات لازم أخلّصها. فباحِس إن أنا مستعجل إن أنا أخلّص كل حاجة ورايا، فلازم تخلص الأسبوع ده وإلّا نهاية العالم هتيجي. <laughs> فاللي هو باحِس إن
إمم. آه .اللي هو يالّا يالّا نلحق بسرعة.
آه. باحب ح ألحق كل حاجة بسرعة اللي هو يعني ما سواء في مذاكرة أو حاجة أو كده، باحِس إن أنا لو ما عملتهاش دلوقتي، لأ، في مشكلة هتحصل الأسبوع الجاي وهابقى محتاج الموضوع ده. يمكن امم، بسبب حاجات حصلت لي كانت نفس الكلام ده، لقيت إن أنا كنت محتاجها، طب يا ريتني بدأت، يا ريتني كذا، ف <chuckles> حاجة زي كده.
اهم. إمم. آه. إيه إيه إيه اللي كان حصل لك؟ يعني إيه اللي كان حصل لك و وندِمت إن أنت ما عملتهوش أو اتأخّرت فيه أو إيه؟
آمم، يعني مثلًا، مثلًا حاجة قريّبة مثلًا، بقى لي مثلًا سَنة باحاول إن أنا أبدأ إن أنا أنا باشتغل في الgraphic وكده، فطبعًا موضوع الAI والحاجات دي بقت داخلة في كل الصناعة، أنا بقى لي سَنة باحاول أبدأ وكل أمّا أبدأ مذاكرة أتشِغل في project، أتشِغل في سَفَر، أتشِغل في كده، فما أبقاش عارف أذاكر والّا أقعد آآ أركِّز، لحد ما لقيت السَنة جرْيت منّي وأنا ب دلوقتي قاعد بقى باذاكر عشان خلاص، ده كل الناس بقت خُبرا، ده أنا اللي ورا، ده أنا اللي وقعت مش عارف إيه، ده أنا ليه أجِّلت؟ ده أنا كده. فالتأجيل كان يعني م حتّى لو سواء وأنا مضطر أو مش مضطر، بس اللي هو أنا لازم أخلّص، أنا لازم ألحق، ده السَنة الجايّة كُلّنا هنبطّل شُغل. <laughs> فاللي هو بقت مسبِّبة لي رُعب.
تمام. اهم. تمام. اهم. آه، أوكي، يعني اهم. طبعًا. طبعًا. ب بس بس بس يعني أ أفتِكر إن إن أنت دلوقتي آآ، يعني كنت مش عارف تدرِس بسبب إن أنت كان عندك حاجات تانية، يعني اللي هو أنت مش مش بتأجِّلها من من الفراغ يعني، لأ، يعني كان عندك التزامات تانية.
آه. يعني كان أكيد آه، يعني جزء منها وجزء منها بيبقى أنت بقى طب أنا خلّصت شُغل هو أنا لسّه هاقعد أذاكر، هو أنا لسّه كذا، مع إن هي الموضوع هو إجباري ما مش اختياري شوية، لإن كل الدنيا ماشية في الطريق ده، ف فأنا لو ما جبرتش نفسي بس أنا أجِّلت كتير، يعني في أجِّلت كَسَل، أجِّلت عشان مشاكل في النِت، أجِّلت عشان إيه ده؟ ده أنا فرح ابن عمّي بنت خالة مامتي الأسبوعين الجايين، فأنا محتاج آآ، أنا هابدأ الساعة 21:00، فالساعة دلوقتي 21:05 لأ، لازم يبقى رقم <giggles> آه.
إمم. إمم. صح. إمم. إمم. <chuckles> است آه. يعني لازم حاجة sharp كده، الساعة تيجي في النُص، أيوه. <chuckles> آه. فأن إمم.
ففيه لأ، في تأجيلات كتيرة عملتها وأنا ع يعني حاسس دلوقتي بالوقت اللي أنا ضيّعته ده باحِس بيه دلوقتي عشان أب يعني أخيرًا التزمت وبقيت دلوقتي أذاكر، فأنا مثلًا ندمان على ال8 شهور اللي أنا ما ذاكرتش فيهم، مثلًا يعني.
إمم.